É, uma vez p pelo ano, né? E é tão pouco. Assim, se a gente for f ver, né, que é só uma vez ao ano e, então <giggles>
É. Exato. Aham. Sabe outra sabe outra época? Aproveitando, já falando de época, ah, eu sou do nordeste, né, e no nordeste, num período de São João Ai, que legal. E no nordeste, São João tem forró, né, então, se eu escuto forró, vai me remeter automaticamente à nostalgia dos momentos vividos, porque a gente curtia muito São João, sabe assim, e o forró ela tem essa essa essa característica mu assim como o Natal, né, uma música bem específica, né, que você escuta normalmente naquele período muito mais. Então, o São João da Bahia, lá, hum, com forrózinho, sempre tem nostalgia, tem cheirinho de bolo, de milho, cheirinho de fogueira. ah ai, tapioca, que delícia. Tapioca de bolinho de milho, hum, gente do céu. Ai, bola de cenoura! Olha, a bolo de cenoura, a pa fu já vi que você é o fã da bola de cenoura, né? Mas o bolo de cenoura, na época do São João, não é tanto, mas hoje o bolo de cenoura ganhou um espaço grande, então olha, o cheirinho do bolo de cenoura também tá valendo. E aí, tudo isso, dá essa dá esse da essa sensação de nostalgia, de acolhimento, de saudade, de cheirinho bom. Então, é sempre bom.
Hum. Aham. Sim, sim. Ah, também. Sim. Uhum. Sim, sim. Hum. Aham. <laughs> Tapioca? Pronto. Hum. Nossa. Bolo de cenoura, talvez? Pronto. <laughs> Uhum. Pois é. <chuckles> <laughs> Pronto. Aham. Uhum. Da você agora falou de forró e fez eu lembrar também desse negócio de tapioca, né? Que no no nordeste, especificamente em Fortaleza, né, tinha um monte desses barzinho ai, de de tapioca que tocava forró, então. <laughs> Eh
Uhum! Ah, que legal! Uhum. Olha, a fortaleza é um incrível. <giggles>
Pois é, exatamente. Eh, e fu então, o forró também te lembra mais alguma coisa além de São São João e d d e Bahia?
Olha, lembra lembra lembra o meu marido, porque ele faz aniversário no dia de São João. Então assim, a gente eu ama eu sempre amei o sa o São João, né, curti a festa, e aí, eh, Deus foi tão bom que trouxe lá o meu marido no peri na que faz aniversário no dia que eu de uma das festas que eu mais amo aproveitar. Então assim: São João, forró, vai lembrar ele! Vai lembrar as nossas vezes que a gente aproveitou e curtiu juntos, e a nostalgia f é melhor ainda, né? É a nostalgia de amor, então fica ainda melhor. <laughs>
Uhum. Olha, Hã. Oh! <giggles> Aham. Hum. <laughs> Olha só. Hã. <laughs> Pois é. Uhum. Um momento especial, uma lembrança especial, mais do que mais do que especial, né, porque é o momento. Eh, olha, então eu quero agradecer pelo pelo pela história, pelo pela recomendação, né, da música e, pela pelo pelo sentimento, né, sobre a música, sobre a nostalgia. <laughs>
É verdade, é verdade. Ai, que bom! Aham. Ai obrigada, obrigada. Eu adorei compartilhar com você. Com certeza foi uma nostalgia, eh, agora aquecida, né, com as boas lembranças e claro, a música pra abrilhantar esse momento. Muito obrigada por ter me ouvido.

<giggles> Então, perfeito então. É realmente não dá pra pra escutar música alegre quando a gente está triste, né. É igual assistir, eh, música de Natal na na na Páscoa ou na na na festa, eh, Junina. <chuckles>
Uhum. Então, não dá. Olha que legal! Você falou do Natal, né. E e eu sou apaixonada pelo Natal, né, uma das minhas festas favoritas. Eu já tô ansiosa pra começar a decoração de Natal em casa, e quando, eh, eu penso no Natal as músicas de Natal, ela vem na minha mente, assim, de uma forma, eh, parece, eh, que junta, sabe. Então assim, dingo bell, dingo bell. Pronto, automaticamente é Natal. É Natal, então assim, a música ela traz essa essa lembrança né, a memória vem do de alguma de algum momento legal, de alguma, eh, de alguma festa né, especial como essa. Então assim, eu acho bem legal você ter falado de músicas de Natal, porque eu acabo associando muito esse momento de nostalgia, de saudade, eh, e quando eu escuto a música, eu sei: "Olha, tá chegando", sabe, Então é o momento de ouvir.
Aham. Ah, também. Hum. Sim. <chuckles> Aham. Uhum, sim. <chuckles> Sim, o Sim. É. <giggles> A música de Natal, o jeito que as lojas decoram também, né. Eh eh, eu não sei onde que você mora, mas eu eu moro aqui nos Estados Unidos, né. E então, pronto. Eh, aqui o pessoal, eles colocam quando tá Natal, quando já é novembro, 1º de novembro, já, eles colocam tudo pra Natal, decoração de Natal, música de Natal, eh, eu já fiz high school aí na high school, no no ônibus sempre tinha o rapidinho, né, e tocava música de Natal. Então, realmente essas músicas de Natal <giggles> E e então música pra Nata de Natal pra você, eh, aquelas músicas mais antigas, tipo Frank Sinatra? Ou são umas assim, eu não conheço nenhuma música de Natal nova, mas tem? Ou você como que você é?
Uhum, uhum. Hum, eu sou de Portugal. Uhum. Olha. Hã. Ah! Aham. Ai! Que legal! Também não. Você falou uma coisa legal. Ah, sabe a música de Natal mais nova que eu conheço, é de Mariah Carey que eu esqueci como é bem, mas não sei se você sabe, mas é uma dela, de Mariah e aí, é a mais nova que tem e eu acho também que tem muito a ver com o Natal. Eh, e quando chega na época do do Natal agora já começa as redes sociais a colocar essa em topo, né. Então, assim, todo mundo acaba usando essa essa musiquinha. Então, eu sabe assim, quando eu penso em Natal nostalgia automaticamente no Brasil, adivinha quem eu penso?
Hum. Ah. Uhum. Uhum. Hum. <chuckles> Aham. Hum. Aham.